Ờ, bạn ơi, thực ra là công việc của mình thời gian này nó khá là nhiều ấy, là mình mới nhận 1 cái dự án, tụi mình mới nhận 1 cái dự án mới và, à, khối lượng công việc khá là nhiều. Ờ, nhưng mà mình có một cái vấn đề mình đang khá là là bối rối và và phân vân, tức là cái việc mình, ờ, sử dụng, ờ, điện thoại với lại sử dụng mạng xã hội quá nhiều và, ờ, nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng tới cái công việc của mình hiện tại đấy. Tại vì trước đây thì, ờ, mình cũng, ờ, ờ, ít có tức là công việc nó ít ấy thì có thể cái việc sử dụng mạng xã hội của của mình thì nó cũng, ơ, không ảnh hưởng nhiều đến công việc ấy, nhưng mà thật ra thời gian gần đây cái tần suất công việc nó tăng lên, và kết hợp với cái việc sử dụng mạng xã hội, ờ, quá nhiều thì đôi khi thì mình cảm thấy là nó bị quá tải và khối lượng công việc quá nhiều mình không thể hoàn thành trong 1 ngày được. Thì mình cũng, ơ, đang, ơ, đang bối rối và đang đang bị mất cân bằng trong cái việc mà hoàn thành công việc với lại nhiều khi phải mang công việc về nhà nữa nó làm mất cân bằng giữa công việc với gia đình nữa á bạn. Thì, ờ, ờ, đang ơ, không biết là bạn có một lời khuyên nào đó cho mình để làm sao mà cho nó có thể là, ờ, cân bằng lại được cái công việc của mình và có thể là, ờ, ừm, cân bằng lại cái việc sử dụng mạng xã hội nữa đó?
Ừm, sao vậy bạn? Ừm. À. Ừm, ừm, mình hiểu. À, cũng khó ha! Ừm. Ừm, cũng khó, ừm. Ừm, ừm, nghe bạn kể thì chắc là mình biết là bạn cũng đang rơi vào cái tình thế là hơi bị bối rối rồi, đúng hông? Và cũng như là áp lực về cái việc và th công việc riêng, và cũng như cái mạng xã hội nó hơi bị ảnh hưởng với nhau rồi, đúng hông bạn? Ừm, vậy bạn có thể chia sẻ thêm giúp mình nha, thì bạn thường dùng mạng xã hội vào những cái lúc nào nè? Và cũng như những cái thời điểm nào trong ngày và trong tuần chẳng hạn?
Ừm, ừm. xác. Đúng rồi đấy bạn ạ. Tại vì ừm. Ừm, thì, ờ, nếu mà nói về cái việc mà sử dụng mạng xã hội ấy, thì, ờ, thời nay thì, ờ, mình, ờ, cũng không phải riêng vì mình, nhưng mà bây giờ mình có một cái điện thoại, và mình, ờ, hay lướt mạng xã hội ngoài những cái vấn đề công việc liên quan đến, à, email, ờ, rồi thì những cái, ơ, ờ, cái nhóm chat, ờ, về, Zalo, WhatsApp, thì một số những nhóm chat về công việc á, thì mình phải tương tác rất là nhiều. Và, à, và bên cạnh đó thì cũng, ơ, c dành thời gian để mà giải trí, rồi khi nhiều khi mình cũng, ơ, ờ, cọ là, bị cuốn vào những cái vấn đề giải trí quá mức, giống kiểu là lướt TikTok, hoặc là lướt những cái mạng, ơ, những cái bài đăng ở trên mạng xã hội Face Facebook này kia thì nó làm cho mình khá là tốn nhiều thời gian, đặc biệt là cái thời gian đầu giờ mỗi khi vào làm việc đó bạn, ừm, thì, ờ, nó sẽ chiếm khá nhiều thời gian của mình.
Ờ. Ừm, ừm. Đúng rồi, mình hiểu. Ừm, cũng bị phân tâm phải hông? Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ờ, thực ra nha thì những cái gì bạn chia sẻ thì mình thấy nó cũng là một cái tâm lý chung nè, và mọi người cũng có những cái lúc khó khăn như vậy, cho nên là bạn cũng đừng có tự trách bản thân bạn nhiều quá nha. Rồi, vậy hổng biết nha, cái công việc của bạn cần hoàn thành hiện tại nè, nó cụ thể là như thế nào nè? Và cũng như là cần bao nhiêu thời gian trong ngày để bạn tập trung và cũng như hoàn thành nó?
Ừm. Ồ, vậy hả? Ừm. Ờ, thì bình thường là mình, ờ, thường bắt thường như mọi ngày thì mình sẽ bắt đầu công việc vào khoảng, ờ, 8:00 sáng, và sẽ ra về vào lúc 5:00 chiều. Nhưng mà cái thời gian gần đây á thì mình tụi mình nhận một cái dự án mới nh cũng dự án khá là lớn ấy, thì cái khối lượng công việc nó sẽ bị đẩy lên nhiều hơn nhiều hơn so với những ngày thường, và khối lượng công việc của một ngày nó cũng sẽ cao hơn, cho nên là những cái thói quen hằng ngày mình hay sử dụng, giống kiểu, buổi sáng ấy, thì mình vào có thể là mình sẽ phải, ờ, cầm điện thoại mình, ờ, lướt tầm vài cái cái group chat về công việc ấy. Tức là có một số những cái công việc những cái thông báo liên quan đến công việc, với lại thường là vào đầu giờ thì mọi người đại đa số tâm lý mọi người hay là đăng những cái bài đăng về công việc, ờ, lên trên cái nhóm, ví dụ như là hôm nay làm gì hay là có cái việc gì cần phải làm, hoặc là cái sự cố cố hay là những cái vấn đề liên quan đến sự cố ở dưới, ờ, công trường nó như thế nào đó thì mọi người đều có, ờ, update lên lên trên cái những cái nhóm nhóm hội như vậy hết. Cho nên là mình sẽ phải mất khá nhiều thời gian vào lúc đầu giờ để mình đọc và kết hợp với cái việc là, ờ, đôi đôi khi là những cái, a, sự cố ở dưới, ơ, công trường ấy, tại vì cái dự án nó đang là vận hành rất là lớn ấy, cho nên là nhặt đôi khi nó lại xảy ra nhiều sự cố nữa, cho nên là mình cũng khá tốn khá nhiều thời gian để mà trả lời tin nhắn rồi thì, ờ, trả lời những cái đoạn chat ở trên mạng như vậy. Và và và với lại cái khoảng thời gian mà sau giờ trưa thì mình hay có cái thói quen là mình, ờ, ăn cơm xong thì hay anh em hay có một khoảng thời gian để mà để nghỉ ngơi á, thì đôi khi là mình cũng hay hay giải trí một tí. Ngoài cái việc mà check mail thêm thì mình cũng hay giải trí lướt mạng xã hội TikTok và và những cái nền tảng mạng xã hội khác. Và nó làm cho mình là
Ừm, tăng lên. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, hợp lý nè! Ừm. Ừm, ừm, ra là vậy. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, cũng dễ hiểu nè. Ừm.
tiêu tốn là khá nhiều, ờ, cái cái cái cái thời gian trong một ngày của mình. Và và và và cái khối lượng công việc nhiều cho nên là dẫn dẫn đến việc là mình không có thể, à đôi khi là mình không thể hoàn thành hết công việc trong một ngày của mình rồi, nhiều đôi khi phải mang về nhà, tối vẫn phải làm nữa bạn ạ. Nhiều khi cảm thấy rất là mệt mỏi và và và và rất là căng thẳng bạn.
À, à, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu cảm giác này nè, thật sự thì không dễ dàng chút nào, đúng hông? Và giống như bạn nói vừa mệt mỏi về tinh thần, về thể chất mà cũng như là rất là căng thẳng nữa, áp lực từ nhiều phía nè. Vậy hổng biết là có bao giờ bạn thử thống kê thử xem là cái khoảng thời gian mà bạn sử dụng cho mạng xã hội á, nó cũng sẽ chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong cái việc mà bạn sử dụng điện thoại chẳng hạn, hoặc là bạn có thử một cái, ờ, ước lượng trung bình hông?
Ừm. Ừm. Ừm. À, thực ra là mình cũng, ơ, vẫn chưa có một cái công cụ ước ước lượng nào đó, thì tại vì cái công việc của mình trước đây thì mình cũng khá là là là bình thường ấy, giống như kiểu, nó cũng, ơ, giống như kiểu, dân văn văn phòng bình thường, cứ sáng đi làm, chiều về, thì công việc thì mình cố gắng mình giải quyết ở trong trong trong trong cái thời gian mà mà đi làm. Nói chung là mình cũng, a, đặt ra được những cái, ơ, giống như kiểu là, à, có những kế hoạch về công việc cho hằng ngày. Ví dụ như là mình sẽ viết ra những cái công việc cần hằng ngày phải làm này, rồi thì cái cái thứ tự ưu tiên như thế nào, rồi thì mình cũng cố gắng hoàn thành hết công việc, ờ, trong cái khoảng thời gian mà ở công sở. Nhưng mà thời gian gần đây thì như mình nói hồi nãy là cái khối lượng công việc nó nhiều thêm, và kết kết hợp với cái việc mà những cái sự cố nó xảy ra nhiều ở những cái dự án mới á, thì nó làm cho mình tốn rất nhiều thời gian vào cái việc mà, ờ, ừ, trả lời email, rồi thì lên những cái mạng xã hội để lên những cái nhóm hội để mà trả lời thông tin của, ờ, đồng nghiệp cũng như là của khách hàng, cho nên là r khá tốn thời gian và nó làm cho công việc nó bị ùn ứ lại.
Ừm. À, là tốt nè! Ừm, ừm. À. Ừm, ừm. Bị ảnh hưởng, ừm, ừm, mình hiểu nè, mình hiểu nè. Thật ra thì cái mà bạn chia sẻ mình biết là nó cũng là một cái khó khăn chung của những dân văn phòng nè, và ai rồi cũng sẽ có lúc như vậy thôi. Nhưng mà hổng sao nha, ờ, bạn và mình sẽ cùng nhau tìm ra cái phương án giải quyết cho cái vấn đề này nha. Vậy hổng biết là trước đây nè, bạn có từng thử bất kỳ một cái cách nào hông, để giảm cái thời gian dùng mạng xã hội đó, thì hổng biết là kết quả lúc đó như thế nào vậy bạn?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. À, thì trước đây thì mình cũng, ơ, ờ, sử dụng mạng xã hội. Nhưng mà á, tại vì á, à, cái việc sử dụng mạng xã hội của mình thì chỉ mục đích giải trí thôi là là chính. Thì mình thường sử dụng vào những cái khoảng thời gian là ban tối khi mình đi ngủ thì đôi khi mình hơi lạm dụng, ừm, nhiều một tí, ờ. Thì mình hay c đặt ra là một cái cái cái khoảng thời gian cố định. Ví dụ như là, ờ, buổi tối thì có thể là mình mình ờ, sẽ nhắc nhở có một cái lúc đầu thì có thể mình là đặt báo thức hay gì đó, hay là nhắc tự nhắc nhở mình là, à, đúng 10:30 gì đó là phải tắt cái điện thoại để đi ngủ. Hoặc là buổi sáng á, thì có thể là, ờ, mình đặt ra được một cái trong cái list công việc của mình ấy, thì mình có một cái khoảng thời gian đâu đó khoảng nửa tiếng là check mail rồi thì, ờ, trả lời tin nhắn ở trên những cái hội nhóm. Thì mình cũng có cái kế hoạch, ờ, như vậy và mình cũng, ơ, đặt những cái khoảng thời gian nhất định ở trong cái lịch của mình. Thì nhưng mà d dạo này thì tại vì là cái khối lượng công việc nó nhiều á bạn. Thì kết hợp ừm, kết hợp với cái việc là cái sự cố, ờ, những cái dự án mới nó xảy ra nhiều, và cái lượng tương tác ở trên, ơ, những cái trang mạng xã hội với lại, ờ, những cái nhóm ờ, h hội nhóm về công việc á, thì nó cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên là mình phải phải phải vùi đầu với lại mình đầu tư thời gian vào đó rất là nhiều, cho nên đâu đó nó cũng tại vì khi mà mình công việc nó nhiều á, thì trên cái hội nhóm cũng nhiều và tỷ lệ thuận với cái việc là công việc ở bên ngoài mình cũng nhiều nữa. Cho nên là nó dẫn đến cái việc là nó bị quá tải như vậy đó.
Ừm, buổi tối, ừm. Hừm. À, nghe hợp lý nè. Ừm, ừm. À! À, mình hiểu. Ừm, ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm, ừm. Thật ra thì mình tin là bạn sẽ xử lý được cái vấn đề này nha. Như bạn chia sẻ thì mình thấy là bạn đang rất là áp lực nè, và cũng như có rất là cái nhiều việc cần phải làm trong một cái khoảng thời gian ngắn nè, và đôi khi là khiến bạn cảm thấy là không phải dễ dàng chịu luật một chút nào, đúng hông? Và cũng như là bối rối lắm nè. Nhưng mà hổng sao nha, đầu tiên á là mình thấy là bạn cũng có phân bổ những cái thời gian như là chia công việc thành những cái phần nhỏ nè, hoặc như là có những cái khung giờ á để sử dụng mạng xã hội thôi. Thì hổng biết là có bao giờ bạn thử áp dụng cái phương pháp nha, những cái kênh mà mạng xã hội trong công ty á bạn, thì bạn có thể là thiết kế nó để sử dụng ở trên laptop luôn nè? Đó, và khi mà mỗi lần vào cái việc mà làm việc sâu chuyên sâu á ha, ví dụ như là 40 cho tới 60 phút á, thì bạn cũng có thể là tạm dừng để điện thoại ra một cái nơi xa một chút. Có nghĩa là vẫn để chuông báo cho cái cuộc gọi khẩn cấp nè, nhưng mà nha, những cái nhóm làm việc á, những cái nhóm trao đổi tin nhắn á bạn, thì bạn cũng có thể là thao tác ở trên laptop xem sao. Thì khi đó thì bạn cũng có nhiều thời gian hơn, tránh cái việc mà sử dụng ở trên điện thoại, rồi lại vô tình lướt vào những cái trang mạng xã hội và lại tốn thời gian đó. Thì hổng biết là bạn thấy cái việc mà sử dụng tin nhắn ở trên laptop nó như thế nào?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, cũng hay đấy. Ừm. À, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Ừm, mình thấy là cái việc, ờ, bạn, à, à, à, có thể là bạn khuyên mình về cái cách mà mình sử dụng, à, những cái nhóm chat rồi tin nhắn ở trên laptop cũng là một cái cách hay để để mà mình có thể tức là mình tập trung vào 1 cái hướng thôi. Ví dụ là mình tập trung vào trong máy tính thôi và và xa hơn nữa là mình đang suy nghĩ thêm về cái cách mà có thể là mình sẽ, gọi là, giới hạn những cái nhóm ưu tiên lại, ví dụ những cái nhóm việc quan trọng thì, ờ, mình cũng sẽ cũng sẽ, gọi là, xét cái ưu tiên cho nó. Ví dụ như những cái nhóm không quan trọng lắm thì có thể là mình sẽ, à, tắt thông báo hoặc là gì đó thì nó sẽ làm cho mình, ờ, đỡ tốn thời gian hơn. Mình rất là thấy là cái cách đó cũng hay đó bạn.
Ôi, nè! Ừm. Đúng rồi. Chính xác, chính xác. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, đúng rồi đó, mình tin là bạn sẽ xử lý được cái việc này nè, và bên cạnh đó nha, bạn cũng có thể là có những cái phiên nghỉ ngắn đó bạn, có nghĩa là sau 40 phút hay là 60 phút bạn làm việc chuyên sâu, đúng hông? Bạn cũng có thể đặt đồng hồ báo thức cho bạn là 10 hay 15 phút kế tiếp á bạn để nghỉ ngơi. Thì trong cái khoảng thời gian này nè, bạn cũng có thể tự do là xem mạng xã hội cũng được hoặc là đi ra ngoài uống 1 tách cà phê hay là đi dạo cơ bản cũng được. Đó, thì những cái việc này nó cũng sẽ giúp cho bạn cảm thấy là, à, bạn đang có cái sự cân bằng giữa làm việc chuyên sâu và những cái việc nghỉ ngơi ngắn, nhỏ. Đó, thì nó cũng sẽ giúp cho cái năng suất làm việc của bạn nè, nó trở nên là tốt hơn và cũng như tránh cái tình trạng bị kiệt sức đó bạn. Thì hổng biết nha, thời điểm hiện tại á thì bạn có đan xen những cái phiên nghỉ ngắn vào trong quá trình làm việc của bạn hông?
Ừm. Ừm, thực ra là vẫn có đó bạn ạ. Tại vì cái thời gian này thì, ờ, nói chung là có nhưng mà ló cũng không được nhiều lắm á. Thì như mình nói là cái khối lượng công việc nó quá nhiều, nhiều khi công việc, ờ, họp hành này kia nhiều thì đúng là mình cũng, a, cũng khá là chủ quan cái việc mà, à, chăm sóc bản thân ấy. Ờ, và nhiều khi là mình, à, mình, à, mình, à tức là mình bị cuốn vào công việc nhiều quá và dẫn đến tâm tâm thế mình mệt mỏi, tâm trí mình không được có tỉnh táo á, thì dẫn đến cái hiệu quả công việc không được cao. Và có thể là nó là một trong những yếu tố mà làm cho mình, gọi là, những công việc nó bị trì trệ trở lại, và nó cứ theo một cái, gọi là, gấp sách, gấp sách như vậy á thì nó sẽ tạo ra một cái hệ lụy rất là, giống kiểu là, mệt mỏi cho mình á. Thì mình cũng sẽ, ờ, thử áp dụng cái cách của bạn, tức là đâu đó mình sẽ phải tập trung tức là mình sẽ tắt điện thoại và mình, ờ, tập trung, ờ, hoàn toàn tâm trí vào cái công việc cụ thể nhất định đâu đó khoảng, ờ, như bạn nói là khoảng, ờ, n nửa tiếng tới 1 tiếng à? Đúng không?
Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, đúng rồi nè và mình tin á là bạn cứ bắt đầu chậm ừm, mình tin là bạn cứ bắt đầu chậm rãi từng bước một nha. Và một cách nữa á, bạn cũng có thể là sử dụng những cái ứng dụng để hạn chế giờ sử dụng mạng xã hội đó bạn, nó sẽ nhắc nhở bạn nè, và bắt buộc bạn là phải tắt mạng xã hội trong vòng 15 phút chẳng hạn. Đó, thì có những cái ứng dụng nhắc nhở này nè, nó cũng một phần giúp cho bạn trở nên kỷ luật hơn và cứ từng ngày từng ngày thật là kiên trì nha. Tất nhiên là không phải thay đổi ngay ngày hôm sau rồi nhưng mà mình tin là bạn kiên trì có thể làm được nè, và chúc cho bạn là thật là nhiều thành công trong công việc là cũng như trong cuộc sống nha.
Ừm. Nó sẽ tạo ra hiệu quả cao. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, mình cũng sẽ cố gắng là thử cái cách của bạn. Mình sẽ tham khảo một vài cái ứng dụng mà để mà có thể là, tức là, cân bằng hơn về cái việc sử dụng mạng xã hội và tránh lạm dụng cái việc sử dụng mạng xã hội nhiều nhiều và nó đang ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của mình. Mình cũng cảm rất ơn cho bạn rất nhiều về những cái lời khuyên rất là hữu ích hôm nay, mình sẽ cố gắng thử và hy vọng là nó sẽ tốt hơn với mình. Cảm ơn bạn nhá! Chào bạn.
Ừm.